うーん、やはり、あの、ううーん、エネルギーが溢れる時っていうのは、おそらくその、もう、いてもたってもいられないっていうような気持ちが湧いてきて、で、も、これやるぞっていうような勢いがあるので、その事業を、あの、始められて成功もされて、あの、きっと、あの、今の状況を築き上げられたんではないのかなと、ま、勝手なら、がら、想像するわけなんですが
ふーん。 はい。 うーん。はい。 うん。 なんかですね、その時は流れだったんですよ。
うん、なるほど。
流れでなんかそうなっちゃって、でも、やりやり出したら、私、結構、徹底的に調べ上げて、その、計画立ててバチンってやる方なんで、もう、あの、絶対、なんか、自分にできないことないぐらいの勢いで行くんで
はい。 うんうん、ううん。 うーん。 はい。 うんうんうん、素晴らしいです、はい。<chuckles>
あの、ややる時はかなりいつも何か成績が上がるんですよね。ただ、なんか
うんうんうんうん。
いっつも、なんか流れでそうなって <laughs>
うん。 ああ、うん、あ、なんかすごい素晴らしいことだと思います、流れに乗れるっていうのは。見過ごしちゃう人もいっぱいいると思うんで、はい。
はい。 うーん、だから、なんか今、その、まあ、このまんま、こんな、だらま、だら結構、ダラダラしてるんですよ。うん、結構、ほんとに、なんかダラダラしてるっちゅったらあれなんですけど
うん。 うんうんうんうん。 うん。 はい。
なんか、このままどんどん年月が経っていって、後から後悔しないのかなみたいなことはちょっと思い出しお、あの、思い始めてきてたんですよね。ただ、なんかやっぱりあれなのかな、やっぱりその来るべき時が来たら
うんうん。 うーん、なるほど。 うーん。